Ah, mais pour moi, c'est pas un film d'horreur, tu vois?
Ah ouais? Ah bah, pourtant, heu <laughs>
Enfin, ouais pe ou en fait c'est un film angoissant mais ça j'adore, tu vois Shining.
Il y a des gens qui se font tuer dedans quoi.
Ouais bah, en fait voilà, ça, ça me dérange pas.
OK, d'accord OK.
Mais c'est en fait, je, heu, heu, je j'ai pas aimé Hostel, ouais pour te d
OK, ah ouais, ouais, non, ouais bien sûr. Oui, oui.
Ça, c'est horrible quoi, c'est ce ce genre de violence-là, heu, limite violence gratuite en fait.
Ouais, ouais bien sûr. Ah ouais, mais c'est de là bah oui, quand quand quand le quand le quand l'antagoniste, c'est un purement psychopathe ouais, c'est normal, <chuckles> c'est normal hein.
En plus ouais, là le pour le coup, ça en est vraiment tu vois la violence gratuite. Ouais donc c'est, heu, é é des trucs comme ça voilà les slashers heu, les les films qui ont pour but de mettre en avant de la violence, en fait ça, heu, j'arrive pas mais après qu'il y ait de la violence ou du sang ou des trucs, heu, durs à regarder donc quand le le but du film en soi c'est, heu, heu, c c'est l'angoisse bah là, par contre je regarde tu vois? Parce que j'adore l'angoisse.
Ouais. Ouais. Ouais. Tu as déjà vu, heu, Get out?
Ah ouais, j'ai adoré.
Ouais, il est bien. Il est bien.
Moi j'ai adoré, oui, j'ai j'ai trouvé ça génial et puis la déjà quand j'ai vu la bande annonce, je me suis dit: «Ce film, il est pas comme les autres».
Ah bah, oui là, effectivement. <chuckles> C'est totalement ça.
<chuckles> C'est ça mmh et donc, heu, qu'est-ce que je pourrais citer d'autre? Heu
Après, il y a M Misery que j'ai beaucoup aimé qui est l'adaptation de de Stephen King. Misery.
Comment tu as dit? Misery, non je j'ai pas vu.
C'est, heu en gros, c'est ça parle d'un d'un, mmh, d'un écrivain à grand succès qui part, heu, en vacances, heu, dans un dans un chalet de montagne pour, heu, écrire son
Attends, mais c'est la même chose que Shining ça?
Non?
Bah c'est ah non. Ah non, c'est pas un auteur à grand succès, c'est vrai.
C'est non, c'est pas un auteur à grand succès, heu, non, non, il écrit parce qu'il est fou. <laughs>
<chuckles>
Ah! Ah si je crois qu'il écrivait un roman justement, mais son métier, c'était, heu, gardien d'hôtel.
Oui, il est écrivain, il non, il est écrivain, mais c'est juste qu'il a plus d'inspiration.
Oui. Ah OK, je savais plus, je savais pas. OK OK.
Oui, c'est ça. Il a plus d'inspiration et il espérait, heu, justement pouvoir prendre le temps de s'y remettre, heu

Super, bah ouais, j'adore ça. Ouais et du coup, alors attends, comment les films d'horreur, heu et de science-fiction, reflètent-ils nos peurs et nos espoirs en tant, que société?
On va juste se prendre, reflète nos peurs, du coup, pendant cette <laughs>
Ouais, voilà. <laughs>
C'est bizarre un peu. Heu, mais ouais, mais clairement, mais quand tu vois, enfin, par exemple les films comme ça qui a qui a donné une chlorophobie à à quiconque l'a regardé tu vois? Heu, la peur, heu, enfin des espaces clos, heu, enfin et maintenant on a une peur, heu, irrationnelle de tout, enfin, maintenant on a pe te pff c'est pas qu'on a tous peur du noir mais, quand tu checkes un film d'horreur
<laughs> Oui. Ouais. Mmh. Moi j'ai peur du noir toujours, hein, à côté à cause de ça, hein! Non mais c'est vrai, hein, je te le dis 1er degré, hein, j'ai p j'ai peur du noir par rap je me suis tellement parce que j'ad j'aime tellement en fait, heu, l'angoisse, heu, tout ce qui est fantôme et tout, je me j'ai tellement regardé de truc, heu, fantômes, jeux vidéo sur les fantômes tout ça, machin, que maintenant j'ai peur dans le noir. <laughs>
<laughs> ah beh oui, beh je ben ouais, ouais, mais bien sûr, non mais bien sûr mais, heu, je te crois, je te crois. Ouais. Ouais. <laughs> Ah mais, je comprends, je comprends, je comprends et pareil si je te demande, heu, est-ce que tu as envie de te, hem, qu'on fasse, heu, tous en, heu, tout le temps tous les 2 une balade, heu, dans une forêt dans le noir? Beh et jamais de la vie, tu vas me suivre, tu vois? Alors qu'il y a rien, i il y a que des cerfs, heu, dedans, tu vois?
Ah et puis, bah en fait, moi j'aurais peur de d'un psychopathe, ouais.
Il y a pas de tueurs en série qui t'attend, heu oui voilà ben ouais exactement. Alors qu'il y en a pas, il y a il y a des cerfs, heu, le le plus le plus, heu, plus fâcheux truc qui peut t'arriver, c'est de marcher sur un caca peut-être, tu vois c'est vraiment, heu, ça va quoi.
Mmh. Ouais, mais je <chuckles> Mais et mais en fait bon pour le coup, ouais, film d'horreur mais aussi, heu, réalité, hein, je pense. Faits divers aussi, hein, je pense que c'est à cause de ça aussi, parce que malheureusement, heu, les la la réalité, elle dépasse la fiction, hein.
Ah beh, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Ah ouais mais, heu, ben, heu de toute façon, la fiction s'inspire de la réalité alors, heu, quand tu regardes, heu, les séries comme Dahmer ou ou Monster, ou ou tous les trucs comme ça, heu, forcément, heu
Mmh. Ouais, oh cette série. Cette sé cette série, elle m'a mis tellement, hem, tellement la la la boule, heu, au ventre, heu, la gorge serrée. 1re scène, quand il nettoie ses couteaux-là. Moi moi, qui p qui est, heu, qui tourne de l'œil à la vue du sang là, d rien que ça je ah j'étais là et quand tu disais tout à l'heure, heu, le gars qui essaie de de trouver un moyen de s'échapper là, il a 20 secondes pour s'échapper. Quand tu vois le le black au début là, qui tu vois dans son regard i i il tente: «Comment je vais pouvoir sortir?» Ah, tu es mal avec lui, quoi.
Ah ouais, ouais, ouais. <laughs> Ah ouais bah là, c'est graphique, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Ah, mais bien sûr.